Ist Straßenkrieg momentan, ja? Ähm, aber, äh, es ist halt erschreckend, das alles zu sehen, ne? Und das ist natürlich ist ja auch durch diese durch diese Straßenkämpfe, da wird ja auch die Stadt zerstört, es werden Autos zerstört, es wird alles, ne, also ähm, und wenn man das so beobachtet 'n bisschen, ne, und man sieht ja, es ist ja nicht der einzige Konflikt momentan in der Welt, ne? Es gibt ja überall Konflikte, ne?
Oh, okay. Ja, klar. Mhm, ja, ja, ja. Ja, ja, du, hast du das mitgekriegt in Paris, da war ja, ähm, auch so 'n Vorfall, da hat der dann Fußballspiel, das war dieses ähm, äh, und die Franzosen haben, äh, keine Ahnung, ich habe das ja nicht verfolgt, aber Paris hat, glaube ich, gewonnen. Da geht's ja dann, ich weiß nicht, wie man das nennt. Und es ist total ausgeartet. Da war wie 'n wie 'n Krieg war da. Und ich glaube, es gab sogar auch T Tote, glaube ich, gab's auch. Und, äh, also, ja, Autos angesteckt und so so richtig also, heftig, alles zerstört. Und denkt man sich auch: „Sagt mal, äh, geht's noch?“ Woher kommt diese, diese Zerstörungswut dann auch, weil
Ach echt? Ah, ja, stimmt. Das hatte ich richtig, mhm. Mhm. Ja. Aha. Ja. Hm. Furchtbar ist das. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja, es ist es ist Ja. Ja, das die Aggression in den Menschen auch, glaube ich, weil ich glaube Leu also, ganz viele Menschen sind sehr frustriert im Moment, ne? Und, ähm, ich bin dann also, heute Morgen dann ich habe halt so 'n, äh, BBC, ne? Von von, äh, dem Kanal, ne für den englischen Kanal habe ich immer so, ähm, Nachrichten, die halt bei mir aufs Telefon kommen. Und das 1. was ich lese: „Äh, Schießerei in Graz, Österreich, zig Tote“, ne, und ja, in der Schule, ne, auch noch und ja. Ja, heute Morgen, ja, es sind irgendwie 10 oder so was, mhm.
Ja. Okay. Ach jetzt, Tatsache? Okay. Ah, stimmt, ja. Du, ich jetzt gerade, heute? Ich habe noch keine Nachrichten geguckt, ja. Äh, ja, das ist aber auch das ich ich bin wirklich dabei, auch irgendwie abzuschalten. Ich äh, ich, versuche so, wö we wenig wie möglich reinzugehen in diese, also, einfach Informationen oder Nachrichten oder wie auch immer, weil es ist einfach so belastend, oder? Siehst du, ich habe es ich habe es jetzt nicht mitgekriegt, aber das ist ist werde ich wahrscheinlich dann heute Abend schon dann auch mhm.
Ja. Mhm. Ja. Es ist wahnsinnig äh, es ist zu viel, ja? Richtig, es ist Ja, du bist ja, ja, das war den ganzen es es geht schon ganzen Morgen hier. Also, es ist ja dann, ne
In einer Schule ist das passiert?
in der Schule in Gr in 'ner in 'nem Gymnasium in Graz ja, mhm.